そうですよね、もうなんかもう頭がいっぱいで考えることだらけとかじゃないですか。うんうん。
<laughs> そうなんですよ。でも、なんかそれをね、まあ、1日の初めでもいいんでしょうけど、なんかその、ね、あの、合間にできれば、ちょっとやってみたいなとは思うんですけど、なかなか邪念が入ってしまって、だから私はその代わりになんか、音楽を聴いて寝転ぶなり、散歩なりで、まあ、あの、全然悪くはないんですけど、ただなんかそういうあの、なんて言うんすか、成功者の秘訣みたいなのよく聞くんですよ。<laughs>
うん。 うん、うん、うん。 うーん。 うん。 うん、うん。 ええ、はい。うん。 あ、うーん、やっぱりこう慣れてくるとすぐそその、うん、メディテーションが出来るとか言いますよね、やっぱりこうコツみたいなものがあるとか。うん。
ね。 ね、なんですかね。うーん。だからなんかそういうのを試してはみたいなとは思ってますね。<laughs> うん。<laughs>
うん。 あ、なるほど。でも、それこそね、なんかこう、何回かこう、いね、お試しをしているうちに、もしかするとっていうことかも。ね、うんうん、うん。うん。
そうですね。ん、だ、らそこまで行き詰まっていない時に試してみた方がいいのかもしれない。<laughs>
<laughs> 余裕余裕がある時ですかね。うん。うん。
ね、そしたらいざという時になんか うん。無無じゃないずまあ、ちょっと分からないですけどね、そこになかなか行けたことがないので。でもちょっと、興味はすごくあるんですよね、そういうに。うん。
うん。 うん。 うん。 あ、そうなんですね。うーん、でも、ま、よくね、そういうことは、あの巷でも聞くと言いますか、ね、あのちょっとこう1人でどこでもいつでも出来るみたいな、なんかそういううん。
うん。 そうなんですよね。別に道具もいらないし、すで多分その気になればなんですけど、多分その、あの、ね、最初からあの結果を期待しすぎてるというか。<laughs>
うん。 うん。 あ、そうか、ちょっとイメージの先走りっていうところがありますかね。うん。うん。
うん、 だからちょっと、うん、今話してて思ったんですけど、まずあれだなと。余裕のある時に練習しないといけないなと。
うん。 あ、そっか、さっと出せるような、こう、うん、準備というのもいるんですかね。でも、どうですか、この気分転換をされる時って、周りに人が居た方がいいとか、例えば話すとか、その、うん、それともやっぱり1人で落ち着いて気分転換をされたいですか？
たのそうですね。うん。 そうですね、い ああ。